Artan yemekleri yaratıcı şekilde kullanma taktiklerin neler?
Yani, artan eee, yemeğe göre bağlı. Mesela eee, birazcık bu taktikleri kendim de uyduruyor olabilirim. Şimdi eee, içeride mutfakta hazır, nohutla pilav yapacağım. Pilavı özellikle birazcık eee, yiyebileceğimizden fazla yapıyorum çünkü eee, eşim Endonezyalı ve onların eee, nasi goreng diye bir tane yemekleri var. Yemeğin temel malzemesi arta kalmış pilavdan yapmak gerekiyor yani
Hımm. Hı hı. Hımm. Gerçekten mi? İlginçmiş.
Aynen, bunu yapan restoran bile özellikle önceki günden pilavı yapıyor. Ondan sonra bekletiyor. Ertesi günü onla, işte, ne koyarsa öyle yapıyor. Hatta yemeğin temel mantığı zaten arta kalan yemekleri değerlendirmek.
Hı hı. Güzelmiş aslında, yani, sen normalde nohutlu pilav yapacağında her zaman aklına gelen şey, pilavı fazla yapayım. Hani, "yarın yemek" değil ama başka "bir yemekte değerlendirmek" için... O, eşinin yaptığı yemeği biraz detaylandırabilir misin? Pilav dışında neler var mesela o yemekte?
Tabii. Şöyle yemeğin asıl mantığı o gün elinizde ne kaldıysa koymak. Mesela diyelim ki ben bugün nohut yapıyorum. Nohut genellikle bayağı artıyor yani, hani, onu ertesi güne falan da yiyoruz da. Pilavı gidiyorum marketten brokoli alıyorum. Ondan sonra, işte, taze soğan alıyorum. Birazcık biber alıyorum. Soğan, işte, katıyorum içine. Öyle bir salata gibi bir karışım yapıyorsun. Ondan sonra eee, tavada bu nasi goreng'in bir tane yani ken
Anladım. Hı hı. Hı hı. Özel tavası mı var?
Tav yok, yok tavası değil de salçası diyeyim, salça değil de içinde işte balık ezmesi, karides ezmesi, onların işte ne baharatları vs. varsa öyle bir salça satıyorlar bir poşette.
O! Bayağı karışık bir salçaya benziyor.
Ha, aynen öyle. Ben salça dediğim be yani tipi benzediği için yoksa ne kokusu ne tadı benzemiyor salçaya, alakası yok. Aynen öyle, evet böyle şey gibi eee, işte ne ne denir ona, yani salça kıvamı ya, tam anlamıyla öyle.
<clears throat> Anladım. Şey kıvamı benziyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Sos he, salça kıvamında. Biraz katı yani anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Onu tavada biraz yağla açıyorsun. Ondan sonra içerisine şey koyuyorsun, o sebzeleri koyuyorsun. Sonra da önden yapılmış da önceki günden kalmış pilavı karıştırıyorsun, öyle yiyorsun. Tam bir Asya yemeği yani.
Hı hı. Aslında, çok güzel ve, eee, artan yemekleri değerlendirmek için çok mantıklı bir yemek seçimi ve bu şekilde israfı da önlüyorsunuz, aslında. Mesela hiç şey oldu mu? Mesela sen dedin ki fazladan pilav yapıyorum. Ama 1 gün, eee, erte ertesi gün o yemeği yapmayacaksın gene de pilavın arttı diyelim. O yemeği yapmayı tercih ediyor musunuz yoksa, hani, pilav arttı, "Yanına bir nohut yapıp pilav nohut yiyelim." mi diyorsunuz?
Kesinlikle. Açıkçası o yemeği yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir şeyim oluştu şimdi. Belki de bir yandan üşeniyorum. Her gün hadi yemek, işte, pilav yapayım bak çünkü evde yemek işi benim üzerimde. U bulaşıkları öbür tarafa ittiriyorum birazcık. Eee, pa paylaşımı yaptık. Ya, ben bulaşıktan nefret ediyorum. O da bulaşıkla okey, yemek yapmaktan nefret ediyor. Öyle yapıyoruz ama artık evet birazcık şey oldu klasik oldu. Pilavı bolca yapıp zaten kalıyor bir şekilde pilav. Yani, öyle tabaklarca da pilav yemiyoruz. Sonrasında öyle değerlendiriyoruz pilavı.
<chuckles> Hımm. Anladım. <chuckles> Paylaşım olmuş yani iş bölümü paylaşımı. Hı hı. Evet. Peki, eee, şeyin diyorlar mesela ben bunu duymuştum: Pirinç, yani yapılan pilav, ııı, dışarıda kalmamalı belli bir sürede tüketilmeli diye. Eee, sence bu pilavı saklama koşulu ne olmalı? Sonuçta ertesi gün bir daha yemek yapıyorsun. Onu da fazla mı yapıyorsunuz yoksa hani, "Zaten pilavı biraz fazla yapıyorum ama ertesi günkü yemekte zaten tüketiyoruz." mu diyorsun?
<clicks tongue> Ertesi günkü yemeği genellikle tüke tüketiyoruz ama, ııı, dediğin konuda çok haklısın, bazen beni de düşündürüyor. Yani, ga bir işte haber sitesinde okuyorsun herhangi bir tane sebze, bu sebzeyi pişirdikten sonra 15 dakika içerisinde tuzket tüketmeniz lazım diyorlar. Yani, bir yandan bunları okuduğumda, e, her şey buna geliyor. Bazısı diyor ki çay, ııı, demlendiğinde 10 dakika içinde tüketilmeli diyor. Ha, kendim çok çay içen birisi değilim de ama yani bazen güvenip güvenmeyeceğimi bilemiyorum. Şi
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, biraz aslında şansa da kalıyor olabilir belki dediğin gibi. Çünkü çok fazla böyle, eee, yorumlar var. Hani, "Pilavı tüketmeyin, işte tavuğu tüketmeyin, bir daha ısıtmayın." diye. Sen bunlara genelde çok dikkat ediyor musun yoksa ya, ııı, "Var yemeğim, niye yemeyeyim? Hani, bunu yiyeyim bir şey olmaz." diye mi yanaşıyorsun?
Aynen öyle. Açıkçası çok dikkat etmiyorum. Ha, şöyle bir şey olduysa, bir yemek çok uzun süre kaldı artık 4-5 gün kaldı dolapta
Hı hı.
mesela etse, niyeyse öyle, yani et yemeğiyse öyle bir psikolojim var, çok i iyi olmaz gibime geliyor ama yine de yiyorum. Bozulmadığı sürece yiyorum ama bunun doğru olup olmadığı konusunda bir fikrim yok. Sordun, haklısın bence çünkü bazı şeyler de bu olabilir. Yani, sonuçta gidip hani yoğurt küflendiğinde onu üstünden sıyırıp, ııı, onu öyle yemiyorum. Hadi, o noktada duruyorum ama, ııı, diğer yemeklerde artık yani çok bariz bir koku ya da bozuk yemek kendini çok belli eder. Mesela işte nohuttan bahsettik. Nohut bozulduysa onun tadına baktığınızda yani, eee, boza gibi bir tadı oluyor, mayalanmış oluyor artık. Hani, tabii ki onu yemiyorum ama yani birazcık beklemiş yemeği de yerim. Şimdi yalan yok bu konuda.
Anladım. Evet. Hı hı. Anladım. <chuckles> Aslında ben de tam onu soracaktım hani, eee, yoğurtta küften dolayı görüp atılabiliyor ya da bazı şeylerin üstü mesela salça da küfleniyor. Onlar atılabiliyor ama bazı yemekleri de kokusundan a kokusundan anlaşılıyor. Genelde sen, ııı, önce tadıyor musun yoksa bir, ııı, "Isıtayım, ııı, bir de ondan sonra tadına bakayım, eğer tadı da kötü gelirse atayım." mı diyorsun yoksa koklayıp direkt atmayı mı tercih ediyorsun bozulduysa?
Evet. <smacks lips> Tadına her zaman bakarım.
Anladım.
"Tadına her zaman bakarım." şöyle: Yani, ııı, çok küçük miktarlarda zı bozulmuş bir şey yemenin, ııı, zarar vermediğini biliyorum mesela. Yani diyelim, hani, o dedim ya işte nohut diyelim birazcık artık o kadar bozulmuş ki mayalanmış. Onu ağzınıza aldığınızda zaten kü azıcık alınıyor. E, tadı bozuk olduğunda zaten onu gidip işte çöpe möpe şeye ama orada ağzımda birkaç partikül kaldı da yok, onlar beni, ya, o kadarı da zehirlemez artık yani, ondan çekinmiyorum açıkçası.
Hı hı. Evet. <chuckles> Anladım yani sen tadıyorsun, en ufak bir parça şeklinde. Eğer zaten bozulmuşsa anlıyorsun, ona göre atıyorsun. Ama sen, dediğin gibi, genelde, hani, yemekleri değerlendirdiğin için anladığım kadarıyla çok fazla uzun süre zaten tutmuyorsun buzdolabında.
Tabii.
Peki bu, ııı, israfı azaltmak için yaptığın başka bir şey var mı? Mesela alışveriş listesi hazırlıyorum, haftalık yapıyorum veya 2-3 günlük yapıyorum dediğin ya da yemek planlaması yapıyorum mutlaka bu israfı azaltmak için dediğin bir şey var mı?
Iıı, açıkçası çok merkezi bir yerde oturuyorum. Yani, alışveriş yapma konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Şu anda da çok boş vaktim olduğu için genellikle bir gece öncesinden ne yapacağımıza karar verip ertesi güne gidip alışverişi yapıyorum. Mesela bugün çıktım soğan, ııı, sarımsak yoktu. İşte, birazcık, ııı, et yoktu. Gittim bir, ııı, işte et met aldım. Onları günlük yapıyorum açıkçası alışverişlerimi.
Anladım. Hı hı. Anladım. Anladım. Zaten günlük yaptığın için, çok fazla almadığın için aslında çok da israf olacak bir durum olmuyor sizin evde anladığım kadarıyla. Genelde günlük planlayıp günlük alıyorsun.
Tabii, yani, şöyle, ııı, mesela hatırlıyorum, eskiden işte annem babam giderlerdi 3 kilo portakal alırlardı mesela. Yani, o da ha, onlar hiç israf etmeyi seven insanlar bizim evde pek bir şey atıldığını hatırlamam da, a durmadan o zaman da portakal yiyorsun işte bitsin diye. Ha, onu yapıyorum, maalesef onu ben de yapıyorum. Çok da memnun değilim. İşte, evde bir şey var, "Aman, o bitsin de yiyeyim, işte, kalksın." falan filan diye çünkü atmayı pek sevmiyorum. Hatta çok nadirdir yani attığım. Ha, günlük yapıyorum alışverişimi, ihtiyacım ne kadarsa onu alıyorum. Ha, olmuyor mu bazen böyle bozulup atılan şeyler? Eee, ııı, şeyim vardı, susam yağım vardı mesela. 3 4 senedir duruyordu artık. E, yağ da bir sürü 3 -4 sene durması pek iyi bir şey değil. Ha, zehirlemez de yani artık o oksitlenmiş oluyor. Tadı birazcık bozulmuş oluyor.
Hı, pek Hı hı. <giggles> Ne güzel. <chuckles> Hı hı. Evet. Tadı değişiyordur tabii.
Onu attım mesela şimdi şi bir sürü haf 2 hafta olmuştur yani.
<giggles> Anladım. Evet bazı şeyler, mesela soslar özellikle, bir yemek için kullanılmak için alınıyor ama sonra, aaa, eee, ve özel oluyor bu soslar, sonra aynı yemeği yapmadığın zaman bir daha kullanamıyorsun. Dolayısıyla senin de bahsettiğin gibi bazen 3 yıl dolapta veya dışarıda durmuş olabiliyor. Ondan sonra da tadı değişiyor, bozulmasa bile atılması gerekiyor. Peki, eee, demin bahsettiğin şey mesela annen baban 3 kilo portakal alırmış, eve gelirmiş, ziyan etmeden yiyormuşsunuz bunu sürekli. Peki sence bu tüketimi artırıyor mu? Yani bu mesela 1 kilo alınsa sonra canın çekildiğinde bir daha alınsa daha iyi değil mi? Sonuçta 3 kilo alındığında hani onun bitmesi gerekiyor, bozulmadan yememiz gerekiyor diye tüketimi arttırdığını düşünüyor musun bu hareketin?
Eee, sana kesinlikle katılıyorum. Eee, yani bu şekilde aldığınız zaman hem bu bir alışkanlık hâline dönüşüyor, "Hep böyle alalım." deniliyor Belki, hadi, onlar, işte, çalışıyorlar da, yoruluyorlar da... Aman, pazara, işte, her gün gidemiyoruz diye belki o şekilde alıyorlardı. Ama bu da bir süre sonra bir alışkanlık hâline geliyor. Çok fazla şey alınıyor ve bazen, eee, atılabiliyor. Ekmek mesela; işte, bizim evde olurdu. Ekmek kaldığında annem, eee, köfteye koymak için şey yapardı, kurutup birazcık, işte, makinede çeker, biliyorsundur nasıl olduğunu. Evin her tarafı bir süre sonra kuru ekmek oluyor. Yani, işte, o yüzden ekmeği çok almamak lazım mesela. Hani, yani atmayı filan geçtim de, işte, o köfte için bile elinizde fazladan kalıyor. Yani oluyor, evet, bence, eee, toplum olarak genellikle yani herhangi bir toplum değil, bütün dünya imkânı varsa çok yemek yiyor bence. Fazla yemek yeniliyor bi biraz.
Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Ha, imkân... Evet, evet. Haklısın. Yani imkân varsa alınıyor, eee, gereksiz olsa da alınıyor bazı şeyler. O yüzden mesela dem demin verdiğin örnek, ben de ona değinmek istiyordum tam, ekmek örneğinden bahsettin. Çok alınıyor, tamam, bayatlayınca bunu değerlendirebiliyorsun, evet, eee, kurutup, eee, senin de dediğin gibi, köfteye katabiliyorsun ama bu da çok olunca onu da katacak bir yer yok aslında. Hani ne ne kadar köfte yapabilirsin? Aslında o da israf boyutuna giriyor baktığında. Peki senin, eee, ekmek kurutup köfteye katmak gibi ya da mesela 1 gün önceden, eee, mesela, eee, börek harcı hazırladın ama yufkan az geldi ve harcın arttı. Bunu başka şekillerde kullanabiliyor musun?
Evet. Evet. Tamam. Şöyle bir örnek vereyim 3 gün önce başıma gelen bir örneği. Eee, kol böreği yapmak istiyordum. Çok güzel kol böreği açarım. Yalnız, <chuckles> kol böreğini yaparken kol böreğinin hamurunun birazcık kuru bir hamur olması gerekiyor. Ben bir tık ıslak yapmışım. Onu gidip sonrasında un ekleyip yoğurmak da iş değil, o da olmuyor. Bak baktım ne yapayım, dedim, öncesinde harçlarımı falan da hazırladım. Gittim önce, eee, 2 gün önce bir ondan bir yufka açtım. Kestim, makarna yaptım. O yaptığım içi, kuş üzümlü ve fıstıklı şeyi de "Hadi, makarna sosu olsun." dedim. Birazcık domates sosu koydum üzerine; onu öyle hallettim. Dün akşam da gittim, beyaz peyniri birazcık, işte, kaşıkla ezdim, çatalla ezdim. O hamurun hepsini bitirememiştim çünkü makinede yaptığım için hamuru, eee, yarım kilodan fazla hamur yapmıştım. Onu aynen öyle, onu da gittim, gözleme yaptım. Onu da öyle hallettim. Yani tabii ki, hani, şey olduğu zaman, kafamdaki uymadığı zaman onu bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Atmayı sevmiyorum çünkü atmak hoşuma gitmiyor.
Gerçekten mi? <chuckles> Hı. Hı hı. <chuckles> Anladım. Hı. Çok olmuş yani. <chuckles> Anladım. Aslında bu yöntemle 1'den fazla çeşit çeşit yemek yapmış oluyorsun aslında. Heh. Peki onları mesela, eee, hepsini aynı anda tüketemeyeceğin için, böyle, buzlukta mı saklıyorsun? Son bir zamanı geldiğinde de "Bunu buzluktan çıkarız yeri yeriz." mi diyorsun yoksa "Dursun, bunu da yarın yeriz." mi? Hani, hemen tüketir misin yoksa bir süre saklayıp mı tüketmeyi tercih edersiniz?
Evet, öy öyle oldu. Eee, valla genellikle hemen tüketiyoruz ya da, eee, ertesi güne, eee, eşim işe gittiğinde onun iş yerine, işte, yemek olarak, kumanya ol kumanya mı denir, ne denir, işte?
Eee. A yani, evet. <chuckles> Kumanya çünkü <chuckles> Hı hı.
Ya, ha, o, işte, işi ha, sefer sefer tası diyeceğim de sefer tası değil, yani, Tupperware'i kullanıyor da. Ha, onlara koyuyorum. O ertesi gün de işte yiyor. Yani e çoğu a hani, hemen tüketmiyoruz. İ şey de olmadığı için, hani, bozulmadığı sürece de yediğimiz için bir şekilde onlar tükeniyor. Tavuk suyunu koyuyorum ama mesela şeye buzluğa. O çok oluyor çünkü yaptığın zaman tavuk suyu. Bir de sonrasında kullanmak da iyi oluyor.
Hımm. Evet. Mesela, aaa, evet, ona değinmek istedim ben de. Böyle, eee, bazı yaptığın şeyler, o "Bu, kesinlikle buzluğa gidecek, hani, çünkü bundan fazla çıkıyor. Ama şunları da, eee, hem sağlık açısından hem de, eee, günlük rutinden dolayı hemen tüketip, eee, tükettiğimiz..." dediğin yiyecekler neler mesela? Buzluğa attığın yiyecekler neler genelde?
Hımm. Buzluğa tavuk suyu atarım ya da çok kıyma kavurdum diyelim, onları atarım. Ama ha, ııı, salata varsa mesela hafif böyle artık pörsümüş değil de, hani, salatanın bir limiti vardır ya, çürümeden önce ama tazelikten sonra gibi, o limite geldiğini gördüğümde hemen kullanırım. Ha, ama eğer suyu akmışsa, o taze, hiç içine, eee, sirke ya da tuz vs. girmemiş salatalık malzemenin suyu birazcık aktıysa, onu atarım mesela. Bu bu sabah mesela birazcık yumuşamış bir salatalığı attım. Onları r çok riske etmem.
<scoffs> Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Yani, bu salatalarda birazcık pörsüme, hani, sulanma gibi şeyler oluyor, onları çok fazla tercih etmiyorsun. Hani, hemen tüketiyorsun ya da bozulduysa onları mecbur atıyorsun anladığım kadarıyla.
Evet, kesinlikle.
Peki bazen pişmiş yemekler de buzluğa konuyor. Yemek pişiyor, e, ertesi gün, tamam, değerlendiriyorsun bazı şekilde. Bazen de değerlendiremediğin yemekler oluyor ve pişmiş yemekler de buzluğa koyulabiliyor. Sen bunu yapıyor musun?
Yaptığım oluyor. Hatta bugün yapacağım nohuta Çok olacak. Bir arkadaşımı da davet ettim eve ama eğer gereğinden fazla olursa 2 gün, 3 gün üst üste nohut yememek için birazcık buzluğa koyabilirim. Sonra bir gün bir tembellik olduğunda ya da bir acelemiz olduğunda hemen çıkarıp çat çat mikrodalgada çözündürebilirim.
He he. Anladım. Sen zaten, eee, yemeklerinden za başında da bahsettiğin gibi günlük veya 2 günlük yapıyorsun. Fazla olunca da tüketemediğinde, eee, buzluğa atmayı tercih ediyorsun. Gayet de israfı önlemek açısından çok olumlu hareketler bunlar. Bu bilgileri benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için.
Rica ederim. Ben de çok zevk aldım, çok sağ ol.
Kendine iyi bak. Görüşürüz.
Sen de. Görüşürüz Defne, bay.